Cuộc sống á thì chắc chắn hông phải ai cũng luôn luôn thành công đâu nè. Sẽ thế thế nào cũng có những cái lần mà phải gặp phải thất bại đó bạn. Không biết thì với bạn thì sao ha? Mỗi lần mà bạn nhận thất bại như vậy đó, bạn đứng dậy như thế nào? Bạn kể chi tiết cái lần mà bạn vừa thất bại được hông?
Ừm. Cũng được chứ, thì, ờ, bản thân mình thì chắc cũng giống như mọi người thôi, thì chắc chắn thì ai cũng sẽ phải có trải qua là cả thành công lẫn thất bại rồi, bản thân mình á thì cũng như vậy, mình cũng không khác mọi người mấy. Thì, ờ, cách đây khoảng, ờ, 1,5 năm thì, ờ, khoảng thời gian đó thì mình có bắt đầu vào cái mảng là, à, làm kinh doanh hoạt động online. Thì thực sự mà ờ, thì thực sự là thì lúc đó thì bản thân mình là kinh doanh vào cái mảng là thiết kế cũng như là đồ họa và, à, gia công cho những cái bảng mà kiểu như hashtag cầm tay vào những cái buổi tiệc như đám cưới nè, rồi sinh nhật ờ, đấy, đúng rồi. Có nghĩa là trong cái khoảng thời điểm đó thì cái ngành đó nó đang hái ra tiền, và mình cũng là một cái người có kinh nghiệm trong nghề, nên là mình cũng quyết định á, là gom vốn liếng vào để mà, ờ, tham gia vào cái thị trường đó với người ta. Thì thực sự mà nói á ừm, thì, ờ, với cái, ơ, kinh nghiệm của mình, và với cả cái khả năng của mình đã từng trải qua trong nghề, thì, ờ, bản thân mình cũng cảm thấy rất là tự tin khi mà bước đầu bước vào cái ngành nghề đó, ờ. Nên là mình, ờ, cũng không có suy tính cũng như là tính toán quá là kỹ càng, mình chỉ nghĩ là, ờ, mình, ừm, mình có kỹ năng, mình có nền tảng, thì chắc chắn là mình sẽ thành công và sớm hay là muộn thôi. Nhưng mà có một điều thực sự là có một điều là bản thân mình, ờ, không có lường trước được, đó chính là cái, a, quy mô của ngành và cả cái nhu cầu của thị trường, thực tế mà nói là như vậy. Tại vì
Ừm. Phải ha. Ừm. Ừm. Ừ, nghe hay vậy? Kinh doanh gì? Ôi, ngành hơi bị hot luôn á. Đúng rồi. Ừm, rồi công việc sao? Ừm. Vậy á hả? Ừm. Ồ, ra là vậy. <laughs> Cái chuyện gì? Ừm. Nó bão hòa quá nhanh hay sao bạn?
Ừm, đúng như bạn nói đó, có nghĩa là cái thị trường đó khi mà nó mới bắt đầu thì thực sự mà nói là nó rất là hot, tại vì nó là một cái trend dành cho những cái bạn trẻ hoặc là những cái bạn là yêu thích cái sự mới lạ. Đấy, nhưng mà
Ừm. Ừm. Ừm, đúng á. Mình thấy lúc đó ai cũng cầm hashtag chụp hình hết luôn á nha.
<laughs> Đúng rồi, nhưng mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thôi, là cái thời điểm mà cái trend nấy cái cái cái cái dịch vụ đó nó bùng nổ á, thì, à, mình tham gia sau khoảng chừng 3 tháng, thì những cái khoảnh khắc mà bùng nổ của nó thì được kéo dài thêm khoảng chừng 3 tháng nữa. Thì, à, sau 3 tháng tiếp theo ừm, sau 3 tháng tiếp theo thì có nghĩa là trọn vẹn trong khoảng chừng 6 tháng thì cái chu kỳ doanh thu của nó giảm hẳn đi mất. Đó, ờ.
Ừm. <laughs> Không kịp hả bạn? Mình hiểu rồi, vậy coi như là là bạn đã đầu tư cho một cái, a, hoạt động dài hạn hơn, đầu tư cũng khá lớn nhưng mà cái khoản để mà rút lại vốn á thì nó ngắn quá, không đủ, đúng hông? Thế thì bên cạnh cái việc mà cái khoảng thời gian, ờ, để kinh doanh nó không đủ dài đó, còn cái dấu hiệu sớm nào mà bạn đã bỏ qua hông vậy?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Thực tế mà nói thì, ờ, ừm, trước giờ khi mà quyết định đầu tư vào một cái mảng gì đó thì bản thân mình thường sẽ tìm hiểu rất là kỹ, ví dụ như là về về như cái mảng mình hay làm là gì? Mình sẽ tìm hiểu về máy móc, rồi nguyên vật tư, rồi cũng như là cả cái thị trường và cái tệp khách hàng mà, ờ, có tiềm năng nữa. Nhưng mà do chắc có thể là một phần là mình do thời điểm đó mình bản thân mình còn quá tự tin vào cái kỹ năng và cũng như là cái, a, cái cái nhu cầu của thị trường. Thì mình nghĩ là cái thị trường dành cho người trẻ mà, nên là nó chắc chắn là nó sẽ, kiểu như là, nó sẽ, ơ, ơ, còn, ừm, bền khá là lâu, nhưng mà một ờ, mình, à ừm đúng rồi, mình không có ngờ là nó sụp nhanh như vậy. Đấy. Thì, à, thực sự mà nói thì khi mà cái lượng đơn hàng nó ngày càng một giảm và cái số lượng, chất lượng đơn hàng nó cũng ngày càng một giảm và chưa kể ờ, và chưa kể cả cái câu chuyện á mà cái giá cả nó bị cạnh tranh nữa, thực sự mà nói thì lúc đó là mình cảm thấy thật sự là mình cảm thấy xấu hổ. Nói thẳng ra mình xấu hổ với bạn bè cũng như là gia đình của mình. Tại vì, ờ, khi mà mọi người biết mình bắt đầu vào cái mảng đó thì mọi người rất là kỳ vọng, thực sự là mọi người rất là kỳ vọng. Đúng rồi. Ừm, tại vì, ờ, mọi người, ờ, đặt kỳ vọng mình khá là nhiều, tại vì bản thân mình cũng đã có một cái kinh nghiệm khá là lâu năm trong nghề đó rồi, thực sự mà nói vậy. Rồi sau khi mà cái câu chuyện đấy nó thất bại như vậy thì ờ bản thân mình cũng đã ít nhiều nha, ít nhiều mình trở nên nóng tính hơn, cọc cằn hơn, cũng như là, ờ, dễ tức giận. Và cái điều đó khiến cho cái cảm xúc của mình dành cho người thân, bạn bè mình nó cũng khiến cho mọi thứ nó đi theo một cái chiều hưởng xấu. Và cái điều đó là ch ờ, cái điều đó khiến cho bản thân mình cũng mất đi một vài cái mối quan hệ, thực sự mà nói là như vậy.
Ừm. Ưm, ừm. À, thì ra là vậy! Ừm, rồi sao nữa? Ừm, nghe cũng còn ổn định quá, đúng không? Mà không ngờ hả bạn? Ừm. Ừm, lúc đó bạn sao? Bạn cảm thấy sao? Ừm. Ờ. Ừm. Vậy đó ha? Cũng phải ha. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm, cũng phải ha. Ừm.
<clears throat>
Đúng là cái việc mà, ừm, mình, ờ, va vấp cũng như là thất bại trong cái việc kinh doanh á, dễ dẫn đến cái việc đó là mình cảm thấy tự ti nè, đó, rồi nhiều khi mình, ờ, cũng khó để mà bắt đầu một cái sự việc mới nữa. Nhưng mà trong suốt cái quá trình mà bạn, ờ, trải qua cái sự mà thất bại như vậy đó, thì, à, ai là người đồng hành với bạn? Ai là người đã chia sẻ với bạn tất cả những cái, ơ, nỗi lo lắng, rồi cái sự buồn bã đó, họ có giúp đỡ gì bạn về mặt tinh thần hông?
Ừm hừm. Thực tế mà nói thì cái câu chuyện khi mà mình đứng trên thành công á, thì sẽ nhiều người tìm đến. Ờ, còn khi mà mình bản thân mình thất bại thì chắc chắn là chỉ có gia đình và người thân mình thì ở bên cạnh mình thôi. Và mình thì, ừm <laughs> đúng rồi, đúng rồi. Thì, ờm, khi mà mình thất bại như vậy á, thì, ờ, mỗi cái vốn liếng cũng như là những cái khoản đầu tư của mình thì hầu như là, à, không có thể hoàn vốn lại được. Nó chỉ được một phần nào thôi.
Ừm. <laughs> Ừ hừm. Ừm, đúng rồi, nghe hơi buồn nhưng mà đó là một sự thật bạn ha? Ừm, ừm. Ồ! Mất mất mất trắng luôn á hả bạn?
Ừm, thì gần như là mất trắng đấy. Thế là bạn bè mình thì, ờ, nói chung là họ cũng giúp đỡ một cái khoản nhất định thôi, còn phần còn lại thì vẫn là người thân và gia đình. Ấy thì, ờ, sau khi á, mà, à, trải qua cái câu chuyện đó thì mình cũng đã phải mất một tuần lễ, cả tuần lễ để phải ngồi suy nghĩ lại, thực sự phải ngồi suy nghĩ lại là, ờ, bản thân mình cũng đã từng khởi nghiệp và cũng đã từng thất bại và cũng đã, ơ, quay lại được với ấy. Thì tại sao, ờ, ngay cái thời điểm này thì chỉ cũng là một lần thất bại thôi, thì tại sao mình lại lụy quỵ lụy và và kiểu kiểu như là, ờ, khiến cho bản thân mình, ờ, nhếch nhác kiểu như, ừ, thất bại như vậy. Đấy.
Ừ. Đúng, đúng, chính xác. Ừm, đồng ý luôn. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, cũng phải bạn ha. Vậy coi như là bên cạnh cái sự đồng hành của gia đình bạn, thì bản thân của bạn cũng là cái người tự vực dậy tinh thần cho mình. Kiểu như là, bây giờ mình phải làm sao mình tự nhủ với mình là mình phải đứng lên, chứ hông thể nào mình chấp nhận cái bản thân của mình cứ chìm đắm ở trong, ờ, cái cái cái sự việc đó được ha. Thế thì là bây giờ mình nói ngược lại vầy đi, nếu như mà bạn quay ngược lại cái thời điểm mà bạn chưa bắt đầu đó, bạn có quyết định là bạn sẽ dấn thân vào trong cái việc đầu tư đó nữa hông? Hay là bạn sẽ có một cái quyết định gì thay đổi khác?
Ừm. H đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Thiệt sự mà nói nếu như trong cái trường hợp này khi mà mình đã bước qua cái câu chuyện đó rồi và, ờ, kiểu như là, ờ, h như những cái cái chuyện trên mạng, kiểu, như như xuyên không trở về đi, đúng hông? Thì thật sự mà nói thì chắc chắn là sẽ không có ai mà sẽ lại <laughs> ờ, ngu ngốc để mà đầu tư lại một cái khoản mà đầu tư thì chắc chắn nó sẽ thua lỗ như vậy. Nhưng mà nếu như mà, ừm, bắt buộc phải đầu tư lại cũng là trong cái mảng đó thì mình sẽ cân nhắc và cũng như là cân đối lại cái khoản ngân sách, hoặc là có thể là sẽ kết hợp nó đúng rồi, ừm, đúng rồi, hoặc là sẽ nó kết hợp với nó cùng với những cái, gọi là, những cái mảng ngành nghề khác để cho nó sẽ phù hợp hơn. Đấy, thì, ờ, sau khi nói chung là, ờ, sau khi mà đã, gọi là, bình tĩnh trở lại và bản thân mình đã tự khắc phục cũng khá là nhiều đó chứ, có nghĩa là sau này thì khi mà mình, ờ, ừm, quay lại với công việc á thì mình cũng thay đổi lại cái, ờ, giờ giấc sinh hoạt của bản thân mình nè, rồi mình cũng tập thêm thể dục thể thao để giúp cho cái, ờ, cái tinh thần nó quay trở lại với, gọi là, cái lúc mà mình minh mẫn nhất, đấy, thì, ờ
Ừm. <laughs> <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, nhỏ lại thôi ha bạn ha? Nhỏ lại hợp lý ha? Ừm, ừm, ừm. <laughs> Ừ, ừm, ừm. Ừm. Vậy cũng ổn, <laughs> nghe cũng có tiến bộ ha? Ừm hừm. Ừm. Ừ, nhưng mà bạn ơi, à, mình mình hỏi thêm chút xíu nữa đi, là cái lúc mà bạn, à, bạn bị thất bại vậy đó, thì nó x nó làm cho bạn cảm thấy là sợ hãi và không dám khởi động lại, hay là nó làm cho bạn càng lúc càng càng lì hơn, càng phải cố gắng hơn vậy?
Ừm. Ừ, ừm. Ừm với bản thân mình á thì chắc chắn cái câu chuyện là mình sẽ, ơ, cứng cáp hơn, mình sẽ gai góc và lì lợm hơn sau mỗi cái lần thất bại, thực sự mà nói với bản thân mình là như vậy, tại vì, ờ ừm, ừm, tại vì bản với bản thân mình á thì mình cũng đã, ơ, ờ, trải qua rất là nhiều cái câu chuyện thất bại có và cả thành công cũng có. Ờ, nên là, ờ, với những cái thành công thì mình sẽ có thêm một cái bề dày kinh nghiệm và có thêm những cái trải nghiệm mới khiến cho bản thân mình có thêm động lực để bước tiếp. Còn với những cái thất bại, ví dụ như những thất bại nhỏ, hay những thất bại mà nó lớn hơn một tí, thì bản thân mình sẽ lại có thêm được những cái kinh nghiệm để mà mình đốc kết vào những cái lần mà thực hiện lần sau này. Đấy là cái cách để mà mình sống, cũng như là mình làm việc, thì, ờ, đúng là cái lần mà, ờ, mình đã kể đó, thì lần đó là nó là một cái thất bại do một phần cái yếu tố là bản bản thân mình chủ quan và mình cũng chưa có, gọi là, tính toán quá kỹ, cũng như là hơi nôn nóng trong cái việc là đầu tư theo cái xu hướng của thị trường. Và cái điều đó, ờ, cũng đã cho mình một cái bài học rất lớn, thì, ờ, từ đó đến bây giờ thì là sau cái trải nghiệm đó, sau cái thất bại lần đó thì mọi thứ, mọi cái đầu tư, hay là mọi cái, ờ, công trình mà bản thân mình làm việc sau này, thì mình đều cân nhắc rất là kỹ, có thể nó sẽ chậm hơn một tí nhưng mà nó sẽ được đi chắc, đi chậm, nhưng mà nó sẽ chắc, ờ, nó sẽ rất là ổn định. Ừm. Đấy.
Ừm. Thồ. Vậy thì bài học cũng hay chứ. Ồ! Vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. Cũng phải ha. Ừm. À, nó ổn hơn bạn ha, ừ, nó chắc chắn hơn bạn ha. Thế thì không không biết là, ừm, sau cái thất bại đó đó, bạn cảm thấy, ờ, rất là cảm thấy, ưm, có lỗi với gia đình này nọ, vẫn có lỗi với bản thân này nọ, nhưng mà bạn mất bao lâu để bạn thực sự là bạn tha thứ cho bản thân của mình vậy?
Ừm. Nếu như mà nói về tha thứ thì, à, chắc phải đợi khi nào mà mình thành công mà vượt mức <chuckles> so với hiện tại thì mình mới tha thứ được. Tại vì, ờ, ờ, tại vì thực sự mà nói ừm, ừm, ví dụ như là thời điểm đó mình đang có 10, và mình sẽ mình mình cầm hết 10 đó mình đi đầu tư và, à, mình chỉ còn mình chỉ thu về được 1 thôi, thì cái khoản mà 9 phần đã mất đi thì thực sự đó là một cái quá trình tích lũy đã khoảng chừng rất là lâu của mình để mà được con số đó, đấy. Nên là thực sự mà nói là nó rất là thất vọng, thực sự mà nói là như vậy, nó rất là thất vọng. Ừm, nhưng mà, ờ, sau cái bài học đó thì, ờ, cái cách để mà mình bước đi lên và những cái gì mà mình nhận lại được nó lại nhiều hơn so với ngày xưa. Ờ, nó được cũng rất may mắn là như vậy, nên là <laughs> đúng rồi, đúng rồi, nó là một cái kinh nghiệm rất là hay đấy. Thế nên là, ừm, để mà tha thứ cho cái cái cái, gọi là, cái sai lầm khi mà đưa ra quyết định như vậy thì, ừm, chắc có thể là 1 năm hoặc là 2 năm chẳng hạn. Thì biết đâu, ờ, trong 1 năm, 2 năm đó thì cũng chính nhờ cái kinh nghiệm đó bản thân mình sẽ lại có được một cái bước đột phá chẳng hạn. Vậy thì khi lúc đó thì mình sẽ, ờ, sẵn sàng tha thứ cho bản thân. <laughs>
<laughs> Ủa vậy luôn á hả? <laughs> Yêu cầu có cao quá hông vậy? <laughs> Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ờ, cũng phải ha. Ừm, đồng ý. Ừm, ừm. Mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ồ, phải ha? A, vậy cũng có cái lời chứ bộ. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Đồng ý luôn, đồng ý. Ừm, ừm, ừm. Thật ra thì cái cái suy nghĩ của bạn, à, cái chiều hướng mà tích cực như vậy rất là tốt luôn đó. Nó sẽ giúp cho bản thân của mình nó không bị chìm đắm ở trong cái sự thất bại quá lâu nè. Thế bây giờ bạn, ờm, <tsk> nếu như mà bạn có quyết định bắt đầu lại đó, thì bạn có tham khảo thêm ý kiến của những người khác nữa hông? Để tránh cái việc là một bản một mình bản thân của mình quyết định cái xong rồi đôi khi nó không có được khách quan cho lắm.
Ừm. Ừm. Thực tế với mình bây giờ, khi mà quyết định, ờ, muốn đầu tư một cái gì hay là làm một cái việc gì đó tương đối là quan trọng, thì thực sự mà nói là mình sẽ tìm những cái lời khuyên của những cái người mà họ đã trải qua, hoặc là những cái người mà họ có cái chuyên môn về cái mà mình đang muốn tham khảo, để mà mình sẽ có được cái góc nhìn nó sẽ đa dạng và nó sẽ đa chiều hơn. Và đôi khi thì mình cũng không sẽ nói trực tiếp là mình muốn đầu tư hay là mình muốn làm một cái gì cả, mà mình chỉ nói là mình ví dụ như là trong một cái buổi như một trong một cái buổi tiệc nhỏ hoặc là trong một cái cái cuộc hẹn cà phê, thì mình sẽ chia sẻ cái vấn đề, cái góc nhìn về cái vấn đề đó và xem cái ý kiến cũng như là cái góc nhìn của những cái người mà họ đã đi qua rồi, và cả những cái người mà họ đang có chuyên môn, họ nhận định như thế nào. Và từ đó mình sẽ đưa ra những cái, a, rút, những cái đúc kết cho cho riêng bản thân mình. À, xem là bản thân mình nó có phù hợp hông nè, cái cái tài chính nó có cho phép hông? Hay là mình có đang, ờ, được gọi là, ờ, có những cái, gọi là, thiên thời, địa lợi, nhân hòa để mà làm cái việc đó hay là không nữa? Nên là bây giờ thì mình, ờ, ờ, mình đắn đo, mình suy nghĩ cũng khá là kỹ khi mà mỗi lần quyết định đưa ra một cái quyết định lớn. <chuckles>
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Như nào? Ừm. Ừm. Đồng ý luôn. Ừm, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, mình đồng ý. Ừm. Đúng rồi. Thì khi mình, ờ, mình học hỏi cái điều mà người khác, người ta cũng phải trải qua xương máu như vậy. Đôi khi ta cũng phải đầu tư hết 10 phần, rồi cũng thất bại y như mình mới được một cái bài học. Bây giờ mình học hỏi họ để mà mình có thể có được một cái sự khởi động lại, nó nó thành công hơn. Đó là một cái điều cũng rất là cần thiết, đúng hông bạn? Thế thì không biết nha, ừm, bạn có cái lời khuyên nào dành cho những cái người mà đang gặp thất bại, mà đang tìm cách để có thể đứng dậy được không?
Đúng. <laughs> <chuckles> Đúng rồi. Thực sự mà nói thì cái câu chuyện để mà mình đứng dậy sau một cái thất bại, như bản thân mình, hoặc là những cái người khác họ đã đứng lên một cách thành công á, thì cái việc đầu tiên á là bản thân mình phải tự động viên được chính mình cả, phải tự việc động viên được chính mình. Có nghĩa là trong cuộc sống này thì ai cũng sẽ gặp phải những cái lúc như vậy, cũng phải có thành công và cũng phải có thất bại, và mình phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Thì sau một cái lần mà vấp ngã như vậy, thì mình đứng lần đầu không được thì mình sẽ đứng lên lần thứ 2, lần thứ 3 và đứng khi nào mà mình đứng lên được thì thôi. Thất bại nó chỉ là một cái tấm vé để mình có thêm một cái bài học để mình bước một cái cách vững chãi hơn về sau này nha. Chứ đó không phải là, ờ, một cái điểm dừng cho bản thân, mình lại mình đứng tại chỗ đó để mà mình cứ nghiền ngẫm cái nỗi đau như vậy mà mình không bước tới, thì thì, ừm, lúc đó thì bản thân, chính bản thân mình sẽ bị đào thải chứ không có phải là riêng ai nữa cả, chứ không có ai là người vô thế cho mình ở trong cái khoảng đó cả. Và sau khi mà quay lại với cuộc sống bình thường rồi, nếu như muốn đi một bước nữa thì phải đưa ra những cái kế hoạch nó rõ ràng hơn, và làm từng bước một, chậm nhưng mà nó chắc. Thì cái điều đó nó sẽ mang đến cho mình á là những cái thành công rồi sau này, chứ đừng có, ờ, đừng có thất bại chỗ này rồi xong rồi lại chạy qua chỗ khác là thất bại y chang như y chang như vậy là kh sẽ không có được, ừ.
Ừm. Ừ. <laughs> Chính xác. Ừm. Đồng ý. Ừm. Ừm. Hay bạn ha. Ừm. Ừm, thật sự. cũng như rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Phải rồi đó ha. Ừm. Thế thì bạn có nghĩ cái thất bại cũng là một cái điều quan trọng để mà trưởng thành hông? Trước khi bước đến thành công?
Chắc chắn. Chắc chắn, đó là một điều chắc chắn, chỉ là thất bại nhỏ hay là thất bại lớn thôi. Tại vì trên đường trên bước đường mà thành công thì mình chưa thấy ai là cứ đi một mạch tới thành công cả, phải có thất bại, ít hay là nhiều. Ừm, đúng luôn.
Ừm. Ừm, chính xác bạn ha. Ai cũng phải có trải nghiệm đau thương rồi mới lớn lên được chứ nè. Ừm, thật sự luôn đó, hôm nay nói chuyện với bạn nè, rất là vui nè, bạn có những cái kinh nghiệm rất là hay luôn. Cám ơn bạn nhiều nha.
Đúng rồi. Ô kê, rất là cảm ơn bạn đã lắng nghe cái câu trình của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại bạn.
Ừm, ừm, chào bạn nè.